Ừm. Truyền thống mà cần thay đổi á, giống như là cái câu chuyện lúc nãy mình chia sẻ với bạn á, à, đó là khi mà nó có những cái yếu tố mà nó con không còn phù hợp nữa, nó làm cho những cái người mà đang phải thực hiện những cái truyền thống đó cảm thấy những áp lực không cần thiết. À, ưm, ví dụ như là, à, ví dụ như là những cái, a, à, trình tự ở trong việc, gọi là, lễ cưới hỏi đi, ví dụ lễ cưới hỏi ở trong truyền thống của người Việt Nam á, có 5-7 buổi lễ luôn nha. À, nó nó quá là nhiều, nó quá là rườm rà, nó quá là gây mất thời gian và và hao phí. Thế bây giờ thời đại mới rồi, mình vẫn giữ những buổi lễ nhưng mà mình giữ những cái buổi lễ như là lễ dạm ngõ nè, rồi lễ rước dâu. Ừm. Là phù hợp! Đúng rồi, đúng rồi, mình rút gọn nó lại. À, mình không bỏ hẳn những cái nghi thức như vậy, nhưng mà mình mình sửa lại, ví dụ mình rút gọn lại, à, mình vẫn có lễ rước dâu chứ, à mình, ừm, có thể có có lễ rước dâu để mình thể hiện là cái sự tôn trọng với nhà gái. Đó, nhưng mà cái lễ rước dâu đó không cần là phải có thêm những cái, à, như là thách cưới nè. Hồi xưa á thì có kiểu là nhà gái thách cưới, ồ, phải có cái này phải có cái kia. Ờ. Áp lực lắm.
Ừm. Ừm, ừm, thì ra là vậy. Ờ. Đúng rồi. Ừm. Vậy bạn nghĩ là phải sửa lại cho hợp thời, đúng hông? Ừ. Ừm. Chung là, ờ, nói chung là những cái điều tốt đẹp thì vẫn nên gìn giữ, nhưng mà, ờ, những cái nào mà bạn cảm thấy đối với bạn đi, bạn thấy rườm rà thì nên lược bỏ bớt, đúng hông? Vậy thì á bạn thấy những cái yếu tố của thời đại mới đã tác động như thế nào đến việc giữ gìn và đổi mới truyền thống?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Chính xác.